สวัสดีครับคุณหมวกครับ
หวัดดีค่ะคุณบ้าน
ครับ เป็นไงบ้างครับ วันนี้สบายดีไหมครับ?
สบายดีค่ะ คุณบ้านสบายดีไหมคะ ทางนั้นเป็นไงบ้าง?
สบายดีครับผม อากาศดีเลย วันนี้แบบไม่ เริ่มไม่ร้อนแล้วนะครับ ก็ฝน วันนี้มีฝนพรำ ๆ มาเป็นพัก ๆ ก็ดีครับ อากาศเย็นสบายดี ของคุณบ้านเป็นไงบ้างครับ เย็นไหมครับตรงนั้น?
อืม ๆ เย็นมาก ไปทางค่อนข้างหนาวค่ะ นี่คือแบบแต่งตัวเหมือน ฮ ไม่ได้อยู่เมืองไทย ถ้า แม่เห็นแล้วแม่แซว อะไรเงี้ยค่ะ ใส่แบบคาร์ดิกัน ผ้าพันคอ แล้วก็ใส่ถุงเท้า อะไรเงี้ย
<chuckles> โอ ้ <chuckles> อันนี้หนาวเพราะว่าเปิดแอร์หรือว่ายังไงครับ? <chuckles> ทำไมมันดูหนาวมาก อ๋อ
เปิดแอร์ค่ะ เปิดแอร์ มันเปิด มันเปิดแอร์นะคะ แต่ว่าแบบข้างนอกมันก็หนาวอยู่ดีอะค่ะ มันก็เลย ไม่งั้นถ้าแบบไม่เปิดแอร์ที่อุณหภูมิต่ำกว่าข้างนอกมันก็จะเป็นฝ้า อะไรเงี้ยค่ะ มันก็เลยต้องเปิด หนาวกว่าข้างนอกนิด อ นิดหนึ่ง อะไรเงี้ยค่ะ
ครับ อือ ๆ อ๋อ อา โอเค ๆ ไว้โอ ถ้างั้นชิลเลย โอเค วันนี้คุณหมวกมีเรื่องอะไรมาชวนคุยกันดีครับวันนี้?
เอ๊ ๆ มีเรื่องเกี่ยวกับ อ่า การเรียนรู้ค่ะ อยากจะมาถามคุณบ้านว่า ปกติเวลาที่คุณบ้านเนี่ยจะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่ง อะไรเงี้ย มันต้องมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ไหมคะ แล้วอะไรที่ทำให้แบบคุณบ้านมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อะค่ะ?
ฮ อ อืม

ก็นอกเหนือจากที่ว่าแบบ ปกติเคยดู แต่ว่าไม่ได้ดูแล้วค่ะช่วงนี้ เหมือนดูอย่างอื่นเยอะเกิน แล้วก็แบบไม่ได้ดู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ปกติดดูบอลไหมครับ? คุณหมวก อืม อืม ๆ อืม อืม ๆ ๆ ๆ
อืม แต่ก็อย่างที่คุณบ้าน อ่า อ ยกตัวอย่างมาก็ดีนะคะ อย่างเช่นแบบว่า บางทีมันก็ได้เชื่อมโยง เหมือน เหมือนทาง ทางหมวกก็ได้แบบเชื่อมโยงกับแบบคุณพ่อ อะไรอย่างเงี้ย ในการเรียนรู้ ก็คือแบบ เอ่อ ปกติเราก็เป็นผู้หญิง อะไรอย่างเงี้ย เราก็อาจจะไม่ได้ดูบอล หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลายเป็นว่าคุณพ่อชอบดูบอล อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เชื่อมโยงและเรียนรู้ใหม่ ๆ จากคนอื่น ก็คือแบบจากพ่อเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อาจจะได้ ได้แบ่งปันความสนใจกัน อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าบางทีก็ มันก็เป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง แล้วก็สนุกด้วย เพราะว่ามีคนเพิ่มเติมขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อืม อือฮึ ๆ อืม อะฮะ ๆ อ๋อ เออ ๆ ๆ เห็นด้วยครับ แล้ว ยิ่งโลกยุคปัจจุบันเนาะครับ มัน มันเป็น อ่า อ อา โลกแห่งการเรียนรู้เลยเนาะครับเนาะ แบบในเมื่อสื่ออะไรต่าง ๆ มันพร้อม พร้อมมาก ๆ เอไอ เทคโนโลยี โอ้โฮ มาแบบทุก ทุก ทุกอย่าง ถ้าเราแบบ โอ้โฮ มีอะไรที่มันสนุกให้เรียนรู้ใหม่ ๆ นี่ผมว่า อื้อฮือ ตาลุกวาวเนาะ คุณ คุณ คุณหมวกคิดว่า เอ๊ย อย่าง อ่า คุณหมวกชอบ ชอบอะไรนะ ชอบหนัง อย่างเงี้ย แบบมันก็ โอ้โฮ มี มันก็มี Detail เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ พ อีกเยอะเลย อ้าว หนังในยุคอนาคตจะเป็นยังไงเนาะ เอไอทำถวก หรือเอไอทำหนังได้ไหมเนี่ย <chuckles> เผลอ ๆ เนาะ เออ ครับ แล้วเราก็คิด อือฮึ มันก็ต้องมีมุมอะไรใหม่ ๆ
อืม จริง อืม อืม คิดว่าน่าจะได้นะ เออ ลองคิดภาพว่า ถ้ามันมี AR อะค่ะ แล้วมันเป็นหนังแบบ อ ฆาตกรแบบ อ <chuckles> ฆาตกรแบบ Slasher อย่างเงี้ย มันจะน่ากลัว ไปไหมคะ? <chuckles>
อา ครับ เออ ๆ อะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ เออ ใช่เนาะ มันก็ยิ่งแบบ <chuckles> อ เออ เนาะ เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เลย คนยุคใหม่อาจจะต้องการแบบนั้นเลยก็ได้ใช่ไหม คุณหมวก โอ้โฮ ระดับ AR <chuckles> หนังฆาตกรรม อย่างนี้ใช่ไหม ตาย หัวใจวายตายกัน เออ ผมว่าสนุก อะฮะ ๆ เออ ใช่ ก็เป็นไปได้นะ อา อืม คนยุคใหม่ อะไร ที่ต้องการ เอนเทอร์เทนเมนต์ แบบใหม่ อะไรก็เบื่อง่าย ๆ ไปหมดใช่ไหมครับ อืม แปลว่าพฤติกรรมผู้บริโภค คนยุคใหม่ก็ต้อง โอ้โฮ มันเปลี่ยนไปแบบเร็วมาก ๆ เลย ส สิ่ง ฮ
อืม จริงค่ะ ใช่ <laughs> หนังผี อย่างเงี้ยค่ะ อืม ๆ ๆ จริง ๆ อืม จริง ทุกคนมีความแบบ จริง ทุกคนมีความแบบพัฒนาตัวเองตลอดเวลา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคุณบ้านอย่างเงี้ยค่ะ ปกติแบบมีคนรอบตัว หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่แบบ เขาเรียกว่ายังไงดี มีผลต่อการเรียนรู้ แบบแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของคุณบ้านไหมคะ?
มันก็ยิ่งน่าสนใจ ครับผม